พอดีว่าช่วงนี้อะค่ะ เราติดดื่มน้ำหวานมาก ๆ เลยค่ะ แบบ โอ้โฮ ดื่มทุกวัน ก็คือเริ่มรู้สึกว่า มันเริ่มส่งผลนิดหนึ่งอะค่ะ ก็เลยแบบว่า เอ่อ เหมือนอยากจะลดตรงนี้ เหมือนเราแบบว่าดื่มน้ำหวานเยอะมากค่ะ แล้วก็เหมือนเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะ เริ่มรู้สึกว่า อา ตัวบวม ๆ นิดหนึ่งค่ะ แล้วก็ เอ่อ เหมือนค่อนข้างเครียดนิดหนึ่งเนาะเลยอยากจะลดอย่างที่บอกไปเลยอะค่ะ แต่พอไม่ได้ทานวันหนึ่ง แล้วกลับมาทานเนี่ย มันแอบรู้สึกแบบ เหมือน เหมือนเวลาพยายามที่จะลดแล้วนะคะ อย่างแบบไม่ได้ทานเนาะ มันยากมันทำไม่ได้อะค่ะ เลยอยากจะขอคำแนะนำตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ๆ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่า ที่คุณบอกว่าติดเครื่องดื่มหวานเนี่ยค่ะ เป็นเครื่องดื่มชนิดไหนเหรอคะ? แล้วก็ดื่มบ่อยแค่ไหน? ปริมาณเท่าไรคะ?
อืม อือ ที่ติดเครื่องดื่มหวานเลยช่วงนี้ น่าจะเป็น อ่า มัตจะกับพวกชานมแล้วกันค่ะ ที่แบบทาน ทุก ทุกวันเลย อย่างบางวันเนี่ย
อืม อา ทานทุกวันค่ะ
ขั้นต่ำเนาะ วันละแก้ว แต่ถ้าเกิดวันไหนมันเหนื่อยมาก ๆ หรือว่าออกไปข้างนอกบ่อย ๆ อะค่ะ โอ้โฮ 2 แก้วก็มีค่ะ จนเริ่ม แบบเริ่มเครียด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้เราเครียดอะค่ะ ก็คือเหมือนไปหาหมอฟันเนาะ แล้วก็หมอออะบอกว่า เหมือนเราทานน้ำตาลเยอะ มันก็เลยมีเหมือนคราบจะเป็นเหมือน จะ จะเป็นฟันผุอะค่ะ ที่เป็นคราบขาว ๆ ติดที่ฟันน่ะ แล้วก็หมอก็บอกว่า มันมาจากสาเหตุการทานของหวาน การดื่มชานมรึเปล่า เขาถามเราเนาะ จนเรารู้สึกว่า อุ๊ย เรากลัว ถ้าเกิดว่าหมอบอกว่า ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานน่ะ มันจะ อ่า เหมือนทำให้เกิดฟันผุ ก็เลยแบบว่า
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ เข้าใจค่ะ
กลัวนิดหนึ่งอะค่ะ
อา เข้าใจเลยค่ะ เอ่อ ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า เวลาที่คุณดื่มน้ำหวานน่ะค่ะ เครื่องดื่มหวาน ๆ เนี่ย มันเป็นเพราะว่า คุณเคยชินกับมันอะ หรือว่าต้องการพลังงาน หรือว่าอยากจะทำให้ตัวเองสดชื่นคะ เลย เลยดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานแบบนั้นน่ะค่ะ?
อือฮึ ก็มีทั้ง อ่า แบบรู้สึกว่าสาเหตุแรกเนาะที่ทำให้ทานเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าเราเบื่อค่ะ แล้วก็เหนื่อยด้วย แล้วก็เหมือนอยากจะหาอะไรผ่อนคลายเนาะ ก็เลยแบบว่าดื่มเนาะใช่ไหมคะ แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าดื่มจากสาเหตุแรกอะค่ะ ก็เลยเหมือนดื่ม ๆ ๆ มาบ่อย ๆ จนมันรู้สึกเหมือนติดนิดหนึ่งอะค่ะ ที่ต้องดื่มทุกวัน
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม เข้าใจได้เลยค่ะ อา ไม่ทราบว่าเคยพยายามลดมาก่อนไหมคะ?
อือ ก็อย่างที่บอกไปเลยอะค่ะ ก็มีแบบพยายามบ้าง ที่แบบพยายามบ้างแต่มันก็ไม่ได้ในระยะยาวอะค่ะ เหมือนสุดท้ายแล้วอะ มันจะแบบ อะ ก็ประมาณ 3 วัน สัปดาห์หนึ่ง เหมือนจะเป็นช่วงที่แบบ ตระหนักแรก ๆ อะค่ะ คือมากสุดน่าจะประมาณไม่ถึง 2 อาทิตย์ค่ะ ก็เหมือนกับมาทานต่ออะค่ะ
ค่ะ อืม อือ อือ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม อืม เข้าใจแล้วค่ะ ก็จริง ๆ แล้ว อา น้ำตาลหรือเครื่องดื่มที่มีความหวานเนี่ย แน่นอนแหละ มันไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ดีต่อร่างกาย เพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ย มีการอักเสบมากยิ่งขึ้น แล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็ยังเป็นตัวก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็แน่นอนอย่างที่คุณหมอฟันบอกอะนะคะ ก็ถ้าเกิดเราดื่ม กินอะไรที่หวาน ๆ จนเกินไปก็อาจจะมี เอ่อ ทำให้เกิดเป็นฟันผุได้อีกเช่นกันค่ะ ถ้าอย่างนั้นน่ะค่ะ คือเข้าใจเลยนะคะว่า การเลิกทีเดียวเนี่ย มันเป็นเรื่องยากมาก ๆ สำหรับหลาย ๆ คน แต่ว่าการลดที ทีละนิดเนี่ย มันเป็นอะไรที่ทำจริงได้มากกว่าค่ะ คือจากที่ฟังคุ คุณมาแล้วนะคะ ก็ อา ตอนนี้ก็ดื่มวันละ 1 ถึง 2 แก้ว ถูกไหมคะ?
อือ อืม อืม อืม ใช่เลยค่ะ อือ ใช่ค่ะ อา ถ้าเกิดว่า เกือบจะ 1 แล้วค่ะ ยังแบบว่า ยัง คืออยากจะหยุดไปเลยอะค่ะ เพราะว่าช่วงนี้เห็นแบบว่า มันมีโรคอะไรต่าง ๆ อย่างที่คุณเล่าให้ฟังอะ ที่แบบว่าเกิดจากสาเหตุการดื่มน้ำหวานเนาะ ก็เลยเหมือนค่อนข้างกังวลนะคะ อยากจะหยุดไปเลย เลยอยากจะมาขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะ?
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ แต่ว่าอย่างที่เรารู้ ๆ กันนะคะว่าการหยุดไปเลยเลิกไปเลยเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ และถ้าวันหนึ่งเนี่ย คุณตบะแตกขึ้นมาแล้วคุณ โอ้โฮ กินหนักมากเลย วันละ 2 ถึง 3 แก้วอันนี้เนี่ย มันก็จะเป็นผลเสียมากยิ่งกว่านะคะ ฉะนั้นน่ะ อยากจะแนะนำ ให้ค่อย ๆ ลดทีละเล็กทีละน้อย แบบนี้น่าจะดีกว่าค่ะ คือเวลาที่เราสั่งมัจฉะ หรือว่าชานมอะค่ะ เราสามารถที่จะบอกปริมาณน้ำหวาน หรือว่าน้ำตาลของแต่ละแก้วนั้นได้นะคะ อย่างเช่น ขอลดเป็นหวานน้อยนะคะ หรือลดเป็นน้ำตาล น้ำเชื่อมแค่ 25% ก็พอค่ะ จากปกติเขาอาจจะใส่ 75% หรือ 100% เราก็ค่อย ๆ ลดปริมาณความหวานในแก้วนั้น ๆ ลงอะค่ะ แล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะ เราควรที่จะดื่มน้ำเปล่าตามมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าอะไรที่มัน อา เป็นส่วนเกินของร่างกายอะค่ะ ร่างกายจะได้ขับออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นน่ะค่ะ แบบนี้พอจะทำได้ไหมคะ?
ใช่ค่ะ อืม อืม ได้เลยค่ะ อืม อืม อืม ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะ น่าสนใจเลย อาจจะเริ่มจากแบบว่า การลดปริมาณน้ำตาลเล็กน้อยเนาะ ลดลง ๆ จนถึงขั้นแบบว่า ดื่มหวานน้อยไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะพยายามแบบลดไปเลย เป็นวิธีที่ดีมากค่ะ เพราะว่า โอ้โฮ ก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดวิธีนี้ไปเลย เหมือนแต่ละหลาย ๆ ร้านเนาะ เขาก็มีแบบว่า เฮ้ย น้ำตาล 0% หรือว่าเป็นเหมือนน้ำตาลทางเลือกมาด้วยอะค่ะ น่าสนใจมากเลย เดี๋ยวต้องไปปรับใช้เลยอะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราอะค่ะ อยากจะหาเหมือนเครื่องดื่มมาทดแทนอะค่ะ ที่มันยังพอมีแบบความหวาน ๆ อยู่บ้างอะค่ะ มีแบบอันไหนแนะนำบ้างไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือ อ้อ อา ก็มีนะคะ อ่า ถ้าเกิดว่า หาเครื่องดื่มทดแทนที่แบบไม่ ไม่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ ก็อย่างเช่น ชามะลิค่ะ แบบไม่หวานนะคะ น้ำเปล่าผสมน้ำมะนาวก็ได้ค่ะ หรือว่าชาสมุนไพรอุ่น ๆ หลังอาหาร แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ ก็ เอ่อ ไม่ใส่น้ำตาล ก็จะเป็นชาร้อน ๆ ทั่วไปนี่ก็ได้เหมือนกันค่ะ ค่ะแบบนี้ก็พอจะได้ไหมคะ?
อืม อืม โอ้โฮ ได้เลยค่ะ ฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลย แต่ละเครื่องดื่มมันเหมือนยังไม่หักดิบเราเกินไปด้วย อย่างชามะลิเนี่ยน่าจะดื่มได้เนาะ คือหลัก ๆ ตอนนี้ ก็คืออยากลดเหมือนเครื่องดู่ม เครื่องดื่มที่มันมีแบบพวกนม มีแบบพวกครีมเทียมคอฟฟีเมตตรงนี้อะค่ะ น่าสนใจเลย เดี๋ยว เหมือนแบบว่าจะใช้วิธีที่คุณแนะนำมาเนาะ แล้ว แล้วก็อีก 1 อย่างเลยอะค่ะ คือช่วงนี้อะ เราเห็นคนแชร์เรื่องของเหมือนดื่มเป็น อะไรนะ เพียวมัจฉะ แล้วก็อเมริกาโน่ ที่แบบว่าไม่มีน้ำตาลเลยอะค่ะ คืออยากจะลองแบบดื่มตรงนี้มากเลยอะค่ะ อยากรู้ว่า ถ้าเป็นมือใหม่เลยที่แบบว่าไม่ได้ลองดื่ม เหมือนเครื่องดื่มที่อาจจะมีรสชาติขมเนาะ หรือว่าแบบไม่หวานไปเลยอะ มันยากไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ยากมากเลยนะคะ ด้วยความที่ตัวมัตจะเองอะ เขาก็ค่อนข้างมีรสเฝื่อน ๆ ขมอยู่แล้วอะค่ะ ยิ่งถ้าเกิดว่าดื่มเป็นมัตจะประจำทุกวันน่ะ ก็จะรู้ได้เลยว่า มันก็ต้องมีความหวานบ้างเล็กน้อยอะค่ะ ไม่งั้นเนี่ย ดื่มไม่ได้เลยค่ะ มันจะเหมือนดื่มยาเลยนะคะ เขียว ๆ ขมแบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็ ความจริงแล้วเนี่ย เอ่อ ถ้าอยากจะดื่มมัตจะ ก็เป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้งก็ทำได้นะคะ ก็บอกเขาขอเป็นหวานน้อย แล้วก็ลองดื่มดูก่อนว่า พอหวานน้อยเนี่ย แล้วมันเป็นยังไง มันรสชาติขม หรือเฝื่อนมากน้อยแค่ไหน ก็ไม่ได้อยากจะให้ลดละเลิกไปเสียทีเดียว แต่ก็อยากจะให้ค่อย ๆ เอ่อ ดื่มใช้ความถี่น้อยลงแบบเนี้ยค่ะ มันก็จะดีกับสุขภาพมากขึ้นด้วยค่ะ
อืม อืม อืม โอ้ อืม ได้เลยค่ะ อืม โอ้ ได้เลยค่ะ โอ้โฮ เดี๋ยวน่าจะ ต้องแบบค่อย ๆ เลิกจากพฤติกรรมเก่าก่อนเนาะ ถ้าเกิดคิดว่า มาหักดิบดื่มแบบนี้เลย ฟังดูแล้วมันก็ ยากมาก ๆ เนาะ เหมือนแต่ อย่างอเมริกาโน่เนี่ยก็น่าจะขม แล้วก็ไม่ มีรสชาติแบบกาแฟชัดด้วย เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟมาก่อนด้วยอะค่ะ กลัวว่ามันจะทานยาก เพราะว่าเห็นบางคนรีวิวแบบ โอ้โฮ ทานไปแล้วเหมือนมัน มัน <tsk> มีอาการแบบว่า ก อ่า เหมือน เหมือนจะแบบ ก เหมือนอะไรนะ แบบทานไปแล้วมันแบบ มันไม่สบายตัว มันรู้สึกเหมือนจะอ้วกมันแบบมึนนุ ใช่ ๆ ๆ ก็เลยเหมือนค่อนข้างกลัวค่ะ
ค่ะ ใช่เลยค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ ชัดเจน เลยค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงคะ? อือ ค่ะ อืม อืม โอ้ ค่ะ ด้วยความที่ เฟอีนอาจจะเยอะมาก ๆ เลยค่ะ และยิ่งไม่ใส่น้ำตาลเข้าไปอีก มันก็จะไม่เหมาะกับคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อน ก็ถ้าเกิดว่าสั่งเป็นอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำ ตาลเนี่ยค่อนข้างจะ น่าจะขมมากที เดียว เลยค่ะ ค่ะ เข้าใจได้เลยค่ะ
อืม อือ อือ โอ้โฮ ได้ค่ะ เดี๋ยวโหลองปรับดูเนาะ ได้เลย ดีมากเลยค่ะ แล้วก็อย่างหนึ่งอะค่ะ ที่อยากจะลดด้วย เพราะว่าอยากจะประหยัดเงินด้วยค่ะ ช่วงนี้รู้สึกว่า ซึ่งถูก แต่ละอย่างอะมันสตาร์ตราคาที่แบบแพงมาก ๆ เลยค่ะ อย่างชานมในห้างเนี่ยแก้วหนึ่งก็ 150 เกือบจะ 200 แล้วอะค่ะ โอ้โฮ เราอยากจะหาเหมือนเครื่องดื่มง่าย ๆ ราคาถูก ๆ มาทดแทนด้วยตรงนี้เพื่อจะได้เก็บเงินน่ะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ เราสามารถที่จะทำเองที่ออฟฟิศ ก็ได้นะคะ อย่างเช่น น้ำแดงมะนาวอะค่ะ น้ำแดงก็เป็นน้ำแดงเฮลบลูบอย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เอามาใส่กับ ผสมกับน้ำโซดา แล้วก็บีบมะนาวนิดหนึ่งอะค่ะ อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่จะเป็นความซ่า แล้วก็ทดแทนเครื่องดื่มหวานที่ อ แก้วแพง ๆ ได้เช่นกันนะคะซึ่งเรา ก็สามารถที่จะทำได้เองที่ออฟฟิศ ก็ได้ค่ะ แบบนี้พอจะได้ไหมคะแดงมะนาวโซดาค่ะ?
อืม อือ เออ ได้เลยค่ะ อืม ฟังดูแล้วน่าจะช่วยได้ดีเลยค่ะ เพราะว่าเวลาทำงานเนี่ย ก็แอบมีความรู้สึกแบบง่วง ๆ เนาะ ด้วยเนาะ อย่างแบบ โอ้โฮ แดงมะนาวโซดาฟังแล้วน่าจะช่วยเพิ่มความสดชื่นได้ดี รวมถึงที่ออฟฟิศอะค่ะ ก็มีเหมือนเคาน์เตอร์ที่เราสามารถชงเครื่องดื่มได้ด้วย น่าสนใจมากเลยค่ะ เอ๊ย แล้วก็ วันนี้พอรู้สึกว่า เราเองได้รับแบบว่าเทคนิคต่าง ๆ เยอะมากเลยเนาะ ทั้งแบบการเริ่มลดทีละน้อย ๆ หรือว่า เปลี่ยนมาเลือกน้ำตาลที่มันแบบมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งแบบเครื่องดื่มที่เข้ามาทดแทนน้ำหวานได้ น่าจะนำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ แล้วก็ช่วยให้เราแบบว่า ลดการดื่มน้ำหวานและลดความกังวลที่น่าจะเกิดจากการดื่มน้ำหวานได้ดีเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ยอดเยี่ยมเลยค่ะ ดีค่ะ ดีมาก ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ยินดีด้วยค่ะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้อีก 1 แรงใจนะคะ ให้คุณสามารถลดดื่มเครื่องดื่มที่หวานลงได้ค่ะ แล้วก็ขอให้คุณทำสำเร็จนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ วันนี้ก็รู้สึกดีมาก ๆ เลยค่ะที่เราได้คุยกันหวังว่า จะเป็นแรงใจได้นะคะ เอาใจช่วยค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ